Isso, a primeira coisa que eu iria te sugerir é você tentar, né, abrir o jogo. Eu acho que o diálogo seria a a questão número um, você pode abordar, né, esse assunto com o seu parceiro e falar que você infelizmente não tem dormido muito bem, porque o ronco tá um pouco alto e o seu sono está um pouco leve, aí você dá uma equilibrada, né, não colocar é o seu ronco. <chuckles> Senão
É isso que me dá medo, né. Esse assunto vai ser bem delicado, né.
isso. Pois é, você pode falar não, o meu trabalho tá um pouco estressante, aí o meu sono tá mais leve do que o normal. Então assim às vezes acontece de estar roncando um pouco, aí eu então você dá aquela equilibrada, né, não joga tudo
Puxar, puxar um pouquinho a culpa pra mim, entendi, entendi.
Isso, você pode fazer isso, diz que você tá atarefada, sua cabeça tá cheia e o seu sono está mais leve por algum motivo. Então você tá acordando com mais facilidade com qualquer barulho, barulho fora, barulho de carro, de de vizinhos ou e do ronco também.
Uhum. Entendi.
E daí você pode s a ver, né, alternativas que também sejam assim pra você. Você tem aqueles, ah, sabe aqueles plugezinhos de ouvido que cancela o barulho?
Ah, aquele ai eu sei, n é um tipo um protetor auricular. Gente, isso eu tenho lá no meu trabalho, é uma fábrica, lá tem esses protetores para tudo que é lado, nossa, nunca tinha pensado, hum.
Exato, então tem vários. Perfeito. Isso assim claro que, eh, pode ser desconfortável ali no início, né, você tá com aquilo ali dentro do seu ouvido, mas você já tem esse plus aí de já ser algo que você tá um pouco familiar por ter no trabalho. Então talvez, né, isso já pode te ajudar, ou isso um fone de ouvido com uma música tranquila, né, você pode tentar algumas outras coisas para melhorar o seu sono, independentemente do ronco do seu parceiro. Pode colocar uma música isso, esse protetor
Poxa. Pois é. É, são duas coisas, né, gostei, uma coisa é melhorar meu sono e outra é reduzir o barulho. Bom.
isso. Já deixar o seu sono um pouco mais pesado, já tomar um chá, já, né, trabalhar ali na na melhora do seu sono.
Interessante isso, está bom.
Caso isso não funcione, né, você tenta, aí em alguns meses, não sei, algumas semanas, o que for melhor para você, aí você já teria que partir pra um plano um pouco mais, ah, <smacks lips> como é que a gente pode falar? Um pouco mais drástico, que seria você sugerir, né, dormir de quarto separado. Isso depende muito do casal, isso depende muito da pessoa, tem pessoas que realmente não aceitam, mas também eu já vi relato de muita pessoas muitas pessoas que hoje dormem em quartos separados e tá tudo bem sem nenhum problema, então você vai precisar ver o que é que funciona melhor para você e seu parceiro, entendeu?
Uhum. Hum.